はい。
そうなんですね。あ、じゃあ <sucks teeth>
はい。
その、上下関係がちょっと、ね、苦手かなってゆう感じなんですかね。
そうですね、上下関係の中での、うま上手いコミュニケーションが、ま、でできていないない、もしくは自分が理不尽に感じてしまっている、そこからちょっと
コミュニケーション。 うーん。
まあ、その、理不尽に対する苛立ちと、上手くコミュニケーションできないことに対する、え、自己批判っていうのが、あ、いろいろあって、まあ、シンプルに、独り言で、「ああ、もうダメだ」とか、そゆことつぶやいてしまってるのかもしれないですね。はい。はい。
ああ、なるほど。 いえ。あの、ね、まあ、ん、その、上下関係のコミュニケーションが苦手ってゆうのは、もう、小さい頃からそうなんだとすると、なかなかね、そこじゃあ、あの、苦手なものを得意にするって難しいのかなって思うんですけど
はい。 うーん、そうですね、長いことえ、もう、私、成人になってるので、なかなか、その根本的な性格や思考の部分は、180度変えるのは難しいかなとは思いますね。はい。
ん。 ね。ただ、やっぱり、ね、今だったら、その上司ですか？
はい。
上司でも、ね、この人とは合わないなってゆう人もいれば、ま、この人だったら、まあ、う、そこまで苦ではないかなってゆう、ね、あある程度、その、なんていうか、ね、合う、合わないみたいなのはあるのかなって思うんですよね。
はい。 はい、それはその通り。で、いつも、あの、フラッシュバックというか思い出してしまうのは、一定の上司だけなので、はい。
はい。なので、そうゆう意味では、その、ね
はい。
上の人とのコミュニケーション能力を、頑張って上げるってゆうよりは、そうゆう自分と
うん。 はい。
ね、その、合わない上司だったり、上の人とは、なるべく、その、コミュニケーションを取らなくても大丈夫ってゆうような環境作りってゆんですか
はい。 うん。 うん。 うん。 はい。

そっちの方で考えてみるっていうのは、いかがでしょう？
うーん、すそうですね。あの、わざわざ、あの、踏み込んでいくよりは、あ、可能であれば、あの、コミュニケーション減らしていくっていうのは、あの、あの、意味のある試みだと思いますね。はい。まあ、そのためにも、できるだけ、え、自分の思考を、ま、大切な時間をですね、あの、上司じゃなくて、いかに違うものに向けられるかっていうのを、ちょっと、考えていかなければいけないかもしれないですね。
はい。 はい。 うーん。 ね。例えばなんですけど
はい。
今、直属の上司と、結構、そういう、あの
あ、ま、そうですね、その通りです、はい。
きむ なってしまってるってことですか？で、あれば、まあ、なかなか難しいかもしれないですけど、ね、その、ね、部署異動を申し出てみるとか
そ、ですね。はい。 はい。 うん。 はい。
ま、あるいは、もうね、違うなんだろう、会社に転職しちゃうとかっていうのも、まあ
はい。
ね、無しではないのかなって思いますね。
そうですね、その、いつでも転職でしてやるぞ、であったり、あの、部署異動してやるぞ、っていう気持ちがあれば、あの、楽になるかなとは思いますね。
うーん、そうそうそうそう。もしなんか言われても、ね、いざとなったら辞めてやるとか、いざとなったらなんか、ね、部署いでんん、異動、申し出てやるって思えると、ちょっと、なんていうか、強気になれるじゃないですけど
はい。 はい。 うん。 うん。うん。 はい。